あ、今です、はい。
ええ、めめちゃくちゃ早いって言う、か、<laughs> 僕の中では。
いや、でも、あの、バリバリやってた頃はあれですよ、いちキロ、2分50秒とかで走ってたので
はい。 ええ。 そうなんですか。じゃあ、にキロで、まあ、ししごふん。
はい、それに比べれば、やっぱ落ちちゃったなと。うん、ほぼ倍近いぐらいのスピードになってますから、ゆっくり走ってますよ。<laughs> これでも。<chuckles>
え、え。ええ、10分でも そ、それぐらい、もう大分って事なんですね。
そうですね。結構。で、終わった後の息の上がりが、やっぱり、こう、やね、ずっと続けてやってた頃とは違うので
ええ。 うん。うんうんうんうんうんうんうん。
いや、やっぱり、純粋に、こう、劣化したなと、<laughs> ちょっと悲しくなる時はあるんですけど
ああ、ああ。 うんうんうんうんうん。
そう、でも続けることで、やっぱりいい影響っていうのもあって
うん、ええええええ。
うん、やっぱり代謝がすごく良くなったので
あ、そうなんですね。
こううん、なんか、何だろう、こう目元とか、顔全体のむくみが、ちょっと取れた気もするんですね。
はい。 あ、そう言う美容的なな変化みたいなのもあるんですね。
ええ。 そうですね、それに合わせて、こう、夜ちょっと気持ちよく寝れたりとか
わあ、え、素晴らしいですね。そんな効果があるんだったらええ。
うんうん。ええ、生活のルーティン自体も、こう、上手く、こう、何だろう、歯車が噛み合うように、少しずつなってくるようになりましたね。
ええ。 ふーん、素晴らしいですね、それは。
<laughs> いや、なんか、ほんとに。そう、始めて、始もう、走り始め直して2ヶ月くらいですけど、結構そうやって目に見える変化があったりすると、よりまたちょっと続けるモチベーションにもなってくるから、いや、頑張れてます。
ちなみにはい。はい。 うん、うんうん。 うん、うん。 うん、ええ、いいですね。え、それ、なんか、まあ、しばらく、ちょっとやってなくて、で、最近始めあの、また始めたって言う事だったと思うんですけど、周りは、こう、どういう反応と言うか、いきなり、こう、あの、まあ、やられてなかった中で、こう、始められるわけじゃないですか。もともと、こう陸上やってた友達に、こう、おどれか驚かれたりしませんでしたか？とか、なん
うーん。 はいはい。 ええ。 ええ。 そうですね、少なくとも家族とか、妻からは、あの、前から、いや、ちょっと昔を思い出して走ってきなよって、ちょっと体を動かしなさいよ、みたいなことは言われ続けてたんですよ。<laughs>
ええ。 はい。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
ずっとそれを、こう、「仕事忙しいからとか、いや、ちょっと色々忙しくて」って、つって逃げてたんですけど
はい。 うーん。 はいはい。
そう、まあ、色々と、ちょっと、まあ、このままじゃいかん、と思って動き始めたので、いやほんと、家族とか妻からの印象は凄く良かったですね。やっと動き出したか、そう。て1ヶ月続いた時は、ああ、「三日坊主になると思ったけど、よく頑張ってんじゃん」って言う感じで、褒めたりとかうん。
はい。 うん。 うーん、た嬉し <laughs> あおはい。 はい。おお、はい、そうなんですね。いや、奥さんも嬉しいでしょうね、多分。なんか
<laughs> ね、ちょっとね。そう、「動いてこい動いてこい」とは、ずっと言われ続けてましたから
うーん。